ما أنا هاقول لك بقى، هي دي بتيجي مع الوقت يعني أنت كل ما تتفرّج أكتر، على مسلسل مثلًا في ترجمة، لأ، فهو ده بييجي مع الوقت إن أنت بتتعوّد على الكلام بتاع الممثلين وكده وبتعرف تترجم من نَفْسك، و وطبعًا آه بالضبط، بالضبط تكتسب لغة وإن أنت هتطوّر اللغة بتاعتك كتير جدًا، حتى لو أنت بتتعلم لغة تانية مثلًا أي لغة غير الإنجليزي حتى أنت ممكن تتفرّج على مسلسل أو فيلم باللغة دي، واحدة، واحدة، اسمع الفيلم مثلًا تسمع أفلام كتيرة تسفأ تشوف مسلسلات أكتر فلأ أنت واحدة، واحدة هتاخد على اللغة دي، حتى لو كانت غريبة عليك وأول مرّة تتعلمها وبتاع فواحدة واحدة هتيجي معاك، وإن أنت تتعلم اللغة دي حاجة مهمة جدًا برضه، إن أنت تفهم إن هُم
إمم. إمم. وكمان بتكتسب لغة، يعني بتعرف لغتهم. إمم. اهم. يعني دي نصيحة منّك كده لأي حد بيتعلم لغة يا جماعة اتفرّجوا على مسلسلات أو أفلام باللغة دي هتفرِق معاهم؟
آه بالضبط، أكيد طبعًا إن أنت هتشوف الناس اللي بتتكلم ال اللغة دي اللي هُم native speakers حرفيًا هُم بيتكلموا إزاي وال مخارج الحروف بتاعتهم عاملة إزاي، آه بالضبط كده، إن أنت بتشوف مخارج الحروف الناس دي طريقة كلامهم إزاي طريقة حياتهم كمان إزاي، لو الممثلين مثلًا من نَفْس الجنسية بتاعة ال اللغة دي فأنت بتشوف طريقة حياتهم وممكن بتتفرّج طبعًا وهيأثّروا عليك جدًا.
إمم، مخارج الحروف، بالضبط. إمم. بالض تقصد إن الدبلجة بتقتل حاجة زي كده؟
آه طبعًا، يعني أنت لو بتتفرّج مثلًا على دبلجة بلغتك الأم فلأ، ما أنت كده أنت آه، بتتفرّج على القصة بتعرف المعنى بتاع القصة بتتفرّج على الأحداث بتتفرّج على كل حاجة، وبتفهم الدنيا بس ما بتكتسبش حتة اللغة.
إمم. تحس إن في روح كده مقتولة تحس الر رو روح المسلسل بالضبط يعني م مش واصلة ميّة في الميّة.
آه بالضبط. إمم، هو روح ال إمم، بالضبط، الأحاسيس بتاعة الممثل نَفْسه وهو بيتكلم لأ، حاسسها حاسسها fake فاهمني؟ فلأ، يعني حاجة ما ما بقيتش أحب أعملها.
إمم. بالضبط، آه.